Oo.
Pero ikaw ba, sa tingin mo ano, anong puwedeng gawin ng mga ano mamamayan para malabanan o ano, alam mo 'yon para kahit papaano mabawasan din yung korapsyon sa ano, sa pamahalaan?
Siyempre ano, ah, siguro simulan muna natin sa mga sarili natin lagi tayong maging honest at 'wag tayong maging mga corrupt na tao. Eh, sa mga ano naman dapat talaga lumaban tayo kumbaga kung may nakita tayong katiwalian humanap tayo ng mga ebidensya gano'n tapos, um, magsalita tayo parang yung nangyari sa'min dito, ah, malaki yung bayad namin sa tubig pero lagi kaming walang tubig alas nuwebe or 10:00 ng uma ng gabi hanggang 6:00 ng umaga lang yung tubig namin pero sobrang taas. Kaya yung mga tao dito nag-aklas hindi nila binoto yung hindi Bulacan hindi nila binoto yung isang kandidato tapos parang, um, kinalampag talaga ng mga tao dito para matigil, natigil pero bumalik na naman, eh, hindi ko din alam bakit, hindi.
Mhm. Oo. Oo. Ah, gano'n? Eh? Ah, gano'n, sa ano ba 'yan, sa Cavite ba 'yan? Ah, okey. Oh, gano'n? <chuckles> Hmm, okey grabe 'no? Sa totoo niyan may mga narinig din ang balita niyan 'yon nga akala ko sa Cavite sa Cavite ang daming gan'yan ngayon, eh. Parang lagi silang walang tubig tapos gan'yan din meron din pala sa ibang lugar pero nakakalungkot isipin 'no parang dun na nga lang makakatulong yung ano, eh, pamahalaan, eh, pero alam mo 'yon, ano pa dagdag pa sa problema, normal na nga lang yung sahod, eh, ganito na nga lang 'yung sahod, mm.
Tama, tapos. Ang nakakainis do'n, eh, nakita namin nag di ba, walang tubig pero gumagana yung valve, umiikot kaya sabi namin, "Anong nangyayari, oo parang iba na 'to, ah," 'yan gan'yan.
Eh? Oo. Baka sinasadya na nila 'yon 'no?
Oo, kaya nga. Di ba, kami ng mga tao dito lumalaban na talaga dun hindi na hindi na siya binoto kahit ayun buong pamilya nila kaya ng tag malakas ang kapit hindi ko din alam nanalo pa rin, eh. <chuckles>
Grabe naman. Oo. Hmm, nanalo pa din. <chuckles> Pero siyempre 'no mahahalata niyo naman 'yon siyempre yung mga tao diyan, hindi naman ano, eh, hindi naman mangmang, eh, para hindi malaman na alam mo 'yon na dinuduga lang sila pagdating diyan sa tubig niya sa sinisingil na 'yan.
Hmm.

Oo, lalo na dito.
Sa mga ano kasi kalimitan na ano kumukurap 'yong mga 'yan halimbawa siguro sige mag-umpisa tayo sa ano sa mga SK lang may mga ganyan mga SK 'di ba magkakaroon ng proyekto 'yan magtatayo ng isang basketball court, may budget 'yan kumbaga do'n do'n na sila umaano tumatapyas ng ano budget.
Oo. Oo. Ah, okey.
Pwedeng pangsarili nila yun pwedeng ano kasi meron kasi akong ano naging kaibigan dati na ano naging SK yun naikwento niya sakin kumbaga medyo nagkaroon ng ideya na ganon pala yung ginagawa mga ano mo yung kahit maliit na korapsyon syempre ayan nga sa mababang ngang ano eh mababang klase ng ano eh ng nasa pamahalaan nagagawa yung ganyan what more pa sa mga malalaking halaga di ba ng mga proyekto, kayang kaya
Mhm. Wait Oo, kaya nga sinasabi nga nila yung pag-e-SK daw ano yan daw yung training ground ng mga future kurakot. <chuckles> Pero di ba dati wala na munang botohan niya pinatigil yung pagboto diyan.
<laughs> Oo. Hmm, totoo. Ayan yun yung ano parang pinag pinagmumulan ng ano ng corruption.
Kaya pala yung ano SK dito samin nakabili ng NMAX.
<laughs>
Pero parang hindi yun nagtatrabaho ah nagtataka lang ako parang estudyante pa lang 'yon eh sakto lang naman sila 'di naman sila sobrang hirap di naman sobrang yaman baka gano'n. <laughs>
Oo. Hmm. Oo. Ganon talaga yun kasi alam mo pag nandun ka na talaga sa posisyon, kung madali ka talagang masilaw sa pera, kukuha't kukuha ka talaga eh mangungurap at mangungurap ka eh kaya yan, yung mga taong mga yan hindi talaga nila maano lalo na sa mga nasa pamahalaan la naku napakalalaki ng pera dun biruin mo sahod ng senador, 90K isang buwan, ninety nine zero.
Yeah. Oo. Mm, kaya sa tingin ko yun Oo, magkano? Oo 19. Mas ma Oh, maliit lang pala, kumpara sa software developer kasi may mga ano eh hinahire ako dati sahod 130, 180.
<laughs> Hmm. Pero syempre labas pa yun kasi yung mga senador, alam mo naman maraming ano yan maraming alam mo yun marami pang pinagkukunan ng ano ng pagkakakitaan yan ganyan kaya, ano yun parang budget lang nila, pero alam mo ano nagpapasalamat ako sa'yo marami tayong napag-usapan ang dami kong natutunan.
Paid. Sabi. Hmm, kaya nga eh.